Bagaimana keluarga mengatur penggunaan gadget supaya komunikasi bisa tetap hangat?
Nah menarik nih Kak, soalnya kan kalau namanya gadget itu kan kayaknya udah nggak bisa lepas ya dari kehidupan kita sehari-hari, kayak gitu Kak. Nah, kebetulan karena aku udah eee, berapa tahun ke belakang ini kan aku resign nih Kak, jadi aku fokus di rumah aja kayak gitu ya, resign dari kerjaan sebelumnya. Jadi kan istilahnya kayak bebas banget gitu ya aku untuk, eee, bisa scroll-scroll HP, atau apa gitu, entah itu kerja dari rumah atau mungkin sekedar hiburan aja nonton Youtube dan sebagainya. Nah, masalahnya ini Kak muncul ketika aku udah punya anak, Kak. Jadi, e eee, masalah ini kan muncul ketika aku sudah punya anak, sedangkan anakku ini kan, eee, aku larang gitu Kak ya, untuk apa namanya, sering-sering, e nonton HP kayak gitu heeh, pake gadget kayak gitu kan. Sedangkan aku sendiri karena mungkin udah terbiasa, eee, scroll HP gitu, sebelum sebelumnya, terus kerjaan juga lewat HP, kayak gitu kan. Jadi istilahnya kayak, eee, ada kesenjangan gitu ya Kak ya, akunya nyuruh mereka nggak pake handphone sedangkan aku sendiri pegang handphone, gitu. Terus, eee, mereka kan kayak sering mungkin namanya anak kecil ya Kak ya, kayak sering minta bantuan apa, atau tanya-tanya gitu ya, mungkin "mama ini", "mama itu", "mama itu" nah, kadang kan kita kalau udah fokus tuh kayak jarang ah jawabnya cuma, "oh ya" gitu kan ya, kayak nggak benar-benar fokus ke anak gitu loh Kak. Jadi, eee, semenjak saat itu tuh aku kayak ngerasa, bahwa apa yang aku lakukan ini salah gitu, Kak.
Oke. Mhm. Betul sekali. Heeh. Resign? Mhm. Mhm. <gasps> Heeh. Oke. Oke, baik. Pakai gadget? Heeh, nonton Netflix, heeh. Heeh. E eh. Oke. Oh oke. Heeh. Heeh. Heeh. Oh gitu, baik ini betul-betul tantangan ya, bagaimana kita bisa mengatur, eee, penggunaan dari gadget dari anak itu, supaya kita nggak nggak, apa ya, anak itu nggak merasa terkekang gitu kan, nggak merasa <sucks teeth> hidupnya diatur gitu kan, eee, nah, <sucks teeth> eee, dari Mbak sendiri itu gimana Mbak sup eee, cara masuknya gitu, kita komunikasinya gimana sebenarnya biar anak itu bisa mengerti itu ya?
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm.